Me gustaría comentarte que estoy pasando por un proceso, pues, bueno, vaya, no difícil, pero sí un poco confuso en mi vida, porque, bueno, a mi novio lo ascendieron, y en ese caso pero le dieron la oportunidad de, pues, de irse a casi al otro lado del país, la verdad
Oh, okey. Okey, qué fuerte.
y, sí, la verdad es que estoy muy contenta por él, estoy muy emocionada, pero realmente, en este caso, pues, mm, mm, vivimos juntos, toda nuestra vida va a cambiar, sería irnos a vivir para allá. Y, bueno, vaya, em, ahorita que lo estoy pensando y analizando, bajo todas mis decisiones de vida, mi fu am, de mi futuro y demás, pues, realmente no me conviene mucho porque, pues, tengo mi negocio aquí, tengo mi cafetería, que yo emprendí desde hace mucho tiempo y demás. Y realmente, pues, bueno, yo ya le dije que sí, que nos fuéramos a vivir y demás. Pero estoy muy nerviosa y ansiosa, porque realmente como que, no sé cómo apoyarlo, porque, eh, lo veo a él que está muy movido con este, pues, adaptándose a este nuevo puesto, porque, para empezar está tomando un curso que dura un mes, para aquí en este curso, y demás, y ya después para irse, pues, en ese caso, pues, ya allá en su nueva área del en el otro país.
Ujú. Okey, entiendo.
Pero realmente, pues, yo lo veo muy enfocado y demás. Y, realmente, como que no le ha dado tiempo, <chuckles> vas o más bien, no l de casi de nada, en buscar, pues pues, realmente, como hogar, casa, y demás. Y, mm, a tal grado que, casi, casi, no hemos hablado mm, mucho de nuestra relación, de, en general, de todo, mas que solo de, pues, de tomar la decisión de irnos a vivir allá. Y no sé, siento que yo estoy en entrando en manera de shock, no sé qué hacer, me siento muy confundida, eh, realmente, no sé, cómo apoyarlo, porque realmente lo veo como muy lo veo sí emocionado, eh, agradecido y demás, pero, bueno, vaya, eh, no sé no sé, como que yo también estoy en manera de shock, no sé qué hacer. Bueno, vaya, no sé tengas como algún consejo, o realmente qué hacer en este caso, porque, eh, no sé si decirle que al final que realmente él se vaya primero, en lo que se establece él, o yo decirle, no sé si realmente eso lo apoyaría, porque siento que sería doble gasto para menos, sería un gasto menos para él. Y que él piense allá, pues, en sus gastos, y no solo y no también en mí. O o realmente, no lo sé.
Ujú. Okey. Oye, pues, es un tema bastante complicado, porque entiendo que que lo estás apoyando a él, pero eso, eh, de cierta manera, te estaría llevando a sacrificar parte de tu vida que ya tienes avanzada, ¿no? Por ejemplo, este negocio que dices que ya tienes, y que te costó poner ya desde hace algunos años. Pero, siendo honesta, eh, contigo misma, me gustaría que me dijeras
Claro. Mm.
¿tú te ves con tu pareja a largo plazo? O sea, ¿te ves como familia? O, por ejemplo, ¿este cambio te ha hecho dudar?
Claro. Pues, bueno, vaya, la verdad es que la verdad es que sí. <laughs> Me veo siento que estoy muy enamorada, siento que me emociona cada vez que hablamos del futuro. Evidentemente, no contaba con este plan, porque me movió todo, me sinceramente, me movió todo porque, pues, me hago ilusión de que íbamos a crecer, pues, nuestra relación en esta famil pues, en en este país, eh, con mi porque, ah, en este estado, o en esa ciudad donde está aquí estoy aquí, con él, pues, está toda mi familia, su familia, eh, pues, ya sabes, ¿no? Uno se uno se imagina muchas cosas que, pues, vamos a tener los hijos acá, y demás.
Mm, qué padre. <chuckles> Qué bonito. Sí.
Pero, pues, sí.
Okey, esto es fundamental, porque, mira, si hay amor, se puede llegar, eh, a un acuerdo, ¿sabes? Creo que es más difícil cuando hay tal vez, hay dudas si se va a seguir con la pareja o no se va a seguir, creo que ahí sí sería como como complicado. Pero en tu caso, por ejemplo, que sí te ves a largo plazo con él, creando una familia, con niños y todo, pues, creo que, eh, tienes una gran ventaja. A mí me gustaría, por ejemplo, preguntarte si en algún momento, em, has contemplado con él cómo van a ser los primeros meses, porque, vaya, él se va con permiso de trabajo. ¿Cuál sería tu estatus migratorio al irte a otro país? ¿Cómo quedaría esto?
Okey. Claro. Uy, bueno. Buenísima pregunta. Realmente, bueno, este este esta noticia, ah, que se le dio, en ese caso, a mi novio, eh realmente, pues, fue apenas, no he investigado esto, realmente, bien bien investigado, pues, no. Qué bueno que me lo preguntas, porque, oh, vaya, este, va a ser un problema, a menos que nos casemos aquí, y creo que, bueno, tendría que investigarlo de cierta forma porque, realmente, no había pensado en esa pregunta, y siento que me agregué otro problema, y y no sé qué hacer, porque, realmente, eh, sí quisiera apoyarlo y todo, pero siento que también va a gastar más con mi compañía allá, ahorita que lo mencionas esto, siento que también, pues, es muy, pues, muy buena pregunta, muy objetiva, y siento que muy importante, muy más bien de analizar, porque siento que, bueno, como bien te mencioné, en este caso, a mi novio no le ha dado ni siquiera tiempo de, pues, de ver más op como que, pues, más información acerca de todo esto, porque ha estado como, a aprendiendo del tema de que de su de su área.
Sí. Okey. Claro. Entonces, mira, yo creo que esta pregunta nos lleva a un consejo que es, esto es importante revisarlo porque si la empresa lo está migrando a otro país, obviamente, le le va a decir: "Te apoyamos con tu esposa". Eh, no sé en qué país estés, pero ser cónyuge
Okey.
también tiene un valor legal, ¿no? Tienes que demostrar otras cosas, como cuánto tiempo has vivido, como, bueno, creo que ese sería como un tema legal que también podrías investigar, y ver qué les conviene más, ¿no? Sí, migrar como cónyuge, y ver si te pueden avalar, eh, como cónyuge una visa para otro país, en el caso de que se necesite una visa, o forzosamente, tendrías que casarte, ¿no? Y si te casas, igual, nuevamente, revisa si vas a poder trabajar mientras estés allá. Y si no, otra opción que se me ocurre, o sea, para te te voy a poner como este panorama para que tú tengas alternativas y puedas irlas investigando. Tú comentaste que tenías una cafetería aquí.
Claro. Okey, mm. Claro. Sí.
Podrías traspasarla, como ya está aclientada, seguramente, tiene un buen valor, y preguntar por una visa de inversionista.
Un valor.
Entonces, hay que ver cuánto te piden de inversión, pero básicamente es poner un negocio en el otro país al que viaja.
Oh. Guau, está excelente. En verdad, no se me había ocurrido esa idea, qué buen consejo me acabas de dar, siento que me hasta se me iluminó un poquito <chuckles> siento que, bueno, vaya, eh, pues sí, realmente sí me interesa eso. Voy a voy a investigar más al fondo de todo esto, mm, ¿tú crees que sea la mejor opción, en este caso, traspasar mi negocio? Eh, también con la inv con esto, eh, pues con el negocio, o o en este caso con, sí, con las ganancias, también la cafetería también era una opción como más tranquila de apoyarlo con los gastos allá. Pero en este caso, a la hora de traspasarla, siento que, eh, pues también sería buen fondo de ahorro, pero no, pues, no mensualmente, no, en este caso como, sí, o sea que que me esté dando día con día.
<laughs> Claro. Sí, mira, yo la verdad es que te sugeriría que en lo que tu novio está realizando sus cursos, y viendo, eh, pues, para irse a este nuevo puesto, ocuparlo al 100%, eh, tú puedas revisar qué opciones vas a tener tú al al moverte, ¿no? Y así, no sacrificas tu crecimiento personal y profesional al apoyar el crecimiento personal y profesional de él, porque, aunque son una pareja, son personas totalmente distintas, ¿no?, cada una tiene sus propios sueños y metas, eh, y está padre que que se acompañen en estas aventuras de cambiar de país, creo que es un gran reto, y la verdad es que también podría ser hasta una bendición, ¿sabes? O sea, em, siempre, eh, otros países ofrecen ciertas cosas que tal vez tu país natal no te pueda ofrecer por el tipo de divisa, eh, por los mismos problemas económicos, pero cuando migras, eh, hasta tener, por ejemplo, la comida <chuckles> na de tu nacionalidad, ¿no?, imagínate, comida mexicana en Rusia, pues, seguro un éxito, ¿no?, porque cuántos mexicanos hay allá, ¿no? Entonces, bueno, pues, a mí me gustaría animarte a que n no a que más bien tus tu nervio, y a la incertidumbre de lo que viene, lo transformes en investigación para ver qué opciones tendrías tú para apoyar a tu pareja sin tener que separarse. ¿Cómo ves esto?
Okey. Claro. Guau. Okey. Okey. <laughs> Okey. Es una excelente idea. Mm, guau, bueno, ahora que, em, pues, lo mencionas, creo que sí tienes bastante razón en todo esto, y es una buena idea, realmente, eh, pues sí, poder como emprender ese nuevo negocio, o esa idea. Eh, siento que, de hecho, hasta me emocioné, porque siento que hasta es una nueva oportunidad para mí como de volver a empezar, como o porque, bueno, vaya, mi sueño era emprender una cafetería, y ya lo hice, y estoy muy contenta con ese logro que tengo, pero, eh, sí hay varios cambios que me gustaría hacerle a la cafetería, y ahora que tengo la oportunidad de hacer un negocio nuevo allá
Ajá.
eh, pues no estaría nada mal, realmente, como adaptarlo a, pues, a nuestro país. Y bueno, vaya, siento que sería bastante ayuda, pues, a la relación, a mi pareja, eh, siento que hasta nos iría mejor.
Claro. Y además al sentirte productiva seguirías siendo feliz, ¿no? No te apagaría. Entonces, es una muy buena opción el el que tú tú puedas tener y sopesar estos cambios, pero, pues, que también sigas creciendo. Y si la cafetería tal vez necesita algún cambio, pues, probablemente esa mudanza te lo pueda dar, ¿no? El el una idea fresco, un lugar fresco, eh, productos nuevos. Creo que sería muy interesante, y y nada. Sería cuestión nada más de ir revisando qué necesitas para para eso y que, sobre todo, los 2 se vayan felices.
Claro. Claro. Bueno, va. Lo bueno, la la verdad es que me dejaste la emocionada, me como que me metiste a esa idea y siento que y me voy a ir directo con esa. <laughs> En verdad, pues, te agradezco muchísimo tu consejo, realmente lo voy a tomar en cuenta. Y, bueno, vaya, este, pues, a ver qué qué tal me va. Te voy a ir comentando cómo pues, le voy a comentar esta idea primero a mi pareja y, ah, qué emoción. Estoy nerviosa, y, pues, muchas gracias, en verdad te agradezco.
<laughs> Mucha suerte. Y disfruta estos días, y tu viaje cuando venga. Bye.
Gracias. Bye.